Ja, okay. Das ist natürlich klar 'ne Herausforderung. Die Frage ist, also, wenn das so wenn dein Team das auch so sieht, äh, habt ihr 'ne Chance, sie mal, hm, gemeinschaftlich anzusprechen und sagen: „Lass uns mal, keine Ahnung, Videokonferenz machen und lass ne, für 'ne 1/2 Stunde und lass uns mal so 'n paar organisatorische Sachen durchsprechen“, dass du jetzt nicht alleine an der Front stehst, ne? Und aber ihr ihr seid euch vorher schon klar, was ihr so 'n bisschen adressiert und zwar am besten als Wünsche, ähm, damit sie das annehmen kann? Ne, da mit mit Fo mit Forderungen ist immer 'n bisschen schwierig, weil da neigt man schnell dazu, in
Mhm. Ja. Mhm.
in die Abwehr zu gehen, aber Wünsche ist ja erstmal noch 'n bisschen offener u und gleichzeitig ihr zu erklären, warum das eigentlich wichtig ist. Also, warum das auch ihr Zeit spart, äh, was sie auch davon hat. Also, vielleicht hat sie das noch nicht so ganz verinnerlicht, ne?
Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, das kann man auf jeden Fall noch mal probieren. Wir haben das schon paarmal gemacht tatsächlich. Ähm, es hat leider nicht geholfen, aber ich vielleicht v ist es ja okay, das noch mal zu machen. Also, ich wäre auf jeden Fall offen, das noch mal zu machen, mich noch mal mit meinen Kollegen zu bequatschen, weil, ähm, ja, sonst einfach zu viel an uns hängen bleibt und das ist ja nicht schön und letztendlich wird sie eigentlich dafür bezahlt, diese Dinge zu tun, derer sie ja aber anscheinend nicht fähig ist irgendwie. Ja, aber jetzt so primär, ähm, genau, dachte ich vielleicht ja, also, ich ich hoffe, dass sie das, was ich da gesagt habe, äh, irgendwie gut aufnimmt. Ich habe eigentlich versucht, sehr ruhig zu sprechen, aber ich glaube, man man merkt so meine Genervtheit im Unterton so 'n bisschen mit, wenn ich ihr, grade wie heute, dann so Feedback gebe zu diesem Video, was ich für sie schneiden sollte.
Ja, ja, das habt ihr euch über WhatsApp und Sprachnachrichten das ist natürlich auch kein tolles Medium. Ähm, na ja, ähm, e es ist besser als gar nichts, na klar, und eben asynchron. Wenn man telefonieren würde, wäre es vielleicht einfacher, wobei dann müsste man ja seine Emotionen noch bisschen mehr regulieren, weil das ja noch bisschen spontaner ist. So 'ne Sprachbotschaft kann man ja noch löschen, wenn sie zu schlimm geworden ist, ne?
Mhm. <chuckles> Ja, das stimmt. Ja.
Also, an der Stelle auch, dass du dich da 'n bisschen zum zum Runterregulieren drauf also, stell dir jetzt einfach vor, s äh, der Mensch ist ja so, wie er ist. Also, so 'ne kleine, ja, Pipi Langstrumpf ist fast zu viel gesagt, weil die ist ja noch halbwegs fokussiert, also na, wer weiß, ob vielleicht hast du
Mhm. Ich finde, Pipi Langstrumpf klingt perfekt. Ich glaube, alle, die sie kennen, würden das direkt unterschreiben. <laughs>

Na ja, jetzt in der Darstellung würde ich dir auch zustimmen ant dass es nicht, ähm nein. So, das heißt, ähm, im Grunde geht's ja auch drum, sie so 'n bisschen zu hm, erziehen, hätte ich jetzt fast gesagt, auch wenn's nicht deine Rolle ist vermutlich, ne? Aber würdest du dir das denn zutrauen, oder oder sagst du: „Ne, das steht mir ja zu, sie ist ja meine Chefin.“ Denn insgesamt klingt's ja danach, dass es insgesamt dem Projekt, also auch dir als Mensch, gut täte, äh, wenn man da so paar Rahmenbedingungen einführt, ähm, na ja, die das Ganze halt 'n bissel reibungsf äh, freier macht, ne?
<laughs> Mhm. Mhm. Ja, das wäre auch total toll, und wir haben das auch schon als Gruppe ab und zu versucht, aber irgendwie ist es danach dann wieder raus aus ihrem Kopf. Also, es ist wie verschwunden, als hätten wir nie drüber geredet. Manchmal mache ich ihr Sprachnachrichten, das habe ich jetzt auch heu gemacht heute, ähm, damit sie sich das anhören kann, wenn sie kurz Ruhe hat. Aber ganz oft hört sie die da sie dann einfach nie an, oder nur die eine, die andere dann nicht und dann fragt sie mich Fragen die aber in der Nachricht, die sie nicht abgehört hat, eigentlich alle beantwortet worden wären, und es ist super nervig. Also, man kommt nicht so richtig voran. Hm, ich glaube, sie ist auch sehr unkonzentriert immer, weil sie sehr viel gleichzeitig um die Ohren hat und dann versteht sie viele Sachen auch nicht, weil sie nicht richtig mit der Konzentration dabei ist und deswegen ist es irgendwie schwierig, ihr da so 'n bisschen Kritik zu geben.

Ja, ich merke, dass das was mit dir tut und ja, g gerne versuche ich dir dabei auch zu helfen. Äh, die aber die 1. spontane Frage ist schon: „Äh, wieso glaubst du oder warum verbietest du dir, ihr genau das zu sagen, was du eben gesagt hast?“
Mhm. Ähm, also, ich habe ihr das gesagt und ich habe versucht, es sehr freundlich zu machen. Es fällt mir schwer, dann keinen genervten Tonfall zu haben und ich finde, das wäre dann ja eher unangebracht, ähm, weil sie bezahlt mich auch dafür, dass ich diese Videos schneide. Ähm, aber ich weiß es nicht, ja, ähm, ich merke habe manchmal Situationen gehabt, wo mir so 'n bisschen scharfer Ton entwichen ist, weil ich einfach dachte, es es kann doch nicht angehen. Und ich stecke da ja auch viel Arbeit rein. Das ist ja auch Zeit, die ich aufwende, damit dann so was kommt, wo ich dachte: „Das wissen wir schon alles. Das weißt du schon alles.“ Und, ähm, ja, genau.
Okay, aber was ist es genau, was da drunter liegt? Also, das das dich das wütend macht, äh, f finde ich d durchaus nachvollziehbar. Und
Mhm.
A also, da gibt's ja irgendwas drunter. Was genau macht dich wütend? Da dass sie dir nicht zuhört, äh, dass deine Leistung nicht anerkannt wird? Oder wa was ist es, was es da drunter liegt unter der Wut? Kannst du das greifen?
Ähm, ja, dass sie nicht richtig zuhört, ähm, das ist leider auch das Problem in dem Projekt, wo wir wo sie unsere Agentin ist. Ähm, sie ist extrem chaotisch und deswegen gehen viele Dinge immer schief und dann müssen wir viel für sie übernehmen. Ich dementsprechend auch viel und es hat s so 'n also, es ist jetzt an 'nem Level angekommen, wo's einfach nur noch nervt, weil ich mir denke: „Warum bist du in dieser Position, wenn du irgendwie nichts gebacken bekommst?“ Und es fällt dann oft auf uns zurück. Wir stehen blöd da, weil sie irgendwas nicht hinbekommen hat, alles zu chaotisch war, dann steht die ganze Gruppe blöd da und, ähm das ist so 'n bisschen zur zur Hintergrundgeschichte. Und wir haben ihr, weil sie auch viel filmt oder viel Material immer mitnehmen möchte, schon so oft gesagt: „Du musst im Hochformat filmen, damit du das für dein Instagram verwenden kannst.“ Und, ähm, dass sie das jetzt wieder nicht gemacht hat. Ich dachte also, ich bin ja davon ausgegangen, sie möchte das dann anscheinend so, weil wir haben das ja alles schon tausendmal besprochen. Die Info ist eigentlich in ihrem Kopf. Ähm, und dass Leute f a aus ihrer Bubble sie dann an darauf ansprechen und sie das an mich weiterleitet, als wäre das jetzt mein Fehler gewesen, dass ich so was nicht wüsste, dass ich das eigentlich wissen müsste, dass das für Instagram besser geeignet ist, das macht mich dann wütend, weil ich denke, der Fehler liegt nicht auf meiner Seite.